Ouais. Oui, c'est c'est ça. Il y a aucune logique, et puis en plus, heu heu, je je pe je s je pense dans la plupart des cas que souvent quand il y a un projet immobilier, c'est quelqu'un qui est justement à la mairie ou
Et heu, t Ah.
ou à la commune qui a des intérêts, heu, personnels dedans. Je je sais pas. Est-ce que
Bah malheureusement, heu, c heu, c <chuckles> j'avoue que c'est un gros faisceau, heu on va dire un gros faisceau d'indices par rapport à ce qu'il se passe parce que, hem, heu, en gros, hem, c heu, dé alors en fait je t'explique le, mmh il y a eu une loi qui est tombée il y a pas longtemps qui disait aux maires qu'il fallait plus qu'ils étendent, heu, leur v leur ville.
Oui. Oui.
Ils veulent plus, en fin de compte, limite de de banlieue ou de de périphérie autour des villes.
Mmh, d'accord, oui.
Et ils doivent occuper ce qu'ils appellent les dents creuses. Et les dents creuses, c'est tous tous les je sais pas si tu en as déjà entendu parler de ce terme?
Ah! D'accord.